そうですね。でもやっぱり食べ放題とかってなっちゃうと、食べちゃうんですけど。そうですよね。で、後で後悔みたいな、ことはありますけど、まあ「たまにだしな」みたいなね。それももう、そういう感じで別にあの、受け入れてますけど。
はいはい。 はい、そうですよ。どうしても、はい。 はいはいはい。 はいはい。 あ、じゃあ割ともう、あの、こんぐらいでもちょうどいいかなぐらいの目安が一番いいってことです。
うん。 そうですね。なんか腹腹八分ですかね、やっぱり、あ、普段は全然、腹八分なのか六分なのか、ちょともう分かんなくなってるくらいなんですけど。そう、多分、いこれもっと食べれるんでしょうけど、食べないですよね。なんかそんなに、うーん。
はいはい。 あ、はいはいはい。 あ、はいはいはい。なんか、あの、野菜とかっていうのは摂ったりしてますか？
はい、そうなんですよ。だから、あの、食物繊維を20g摂らないといけないので。 ダイエット、そうなんです。そうなってくると結構とらないといけないんですよね。
あ、ちゃんと調べて、はいはい。 はいはいはい。じゃ、結構あれですか、なんか、緑いっぱいの葉っぱとか、なんかそういう、お野菜って感じすか？
うん、なんか結構効率よく取れるやつ、ブロッコリーとか。ブロッコリーがなんかすごくって、タンパク質も入ってるんですよ、野菜なのに。
あ、はいはい。 あ なんかあれですよね、聞きます聞きます。なんかブロッコリーの、なんか、かなりいいみたいな。
ねえ、すごいですよね。 なんで、ブロッコリーはほんとにもう毎日食べてる感じですね。そうなんですね。美味しいし。うん。
あ、いいですね、健康的で。 ああ。じゃ、でもはいはい、それプラス、なんかお肉とかは食べるか
うん。そうですね、お野菜、普通に摂って、20g達するぐらい摂ってますね。
はいはい。 あ、それもちゃんとあれですか？測るものを買ってって感じですか？それとも書いてあるやつをあ、はいはいはい。あ、なるほど。
いや、もうほあの、書いてあるやつを、そう、鵜呑みにしております。はい。そうですね。うーん。
あ、じゃあ、あの、それプラスお肉とかって感じで。
あ、そうですね、うん、おお肉は炭水化物は、あ、ちまちまちまちまタンパク質は40gなんで、結構それはやっぱ1回がっつり、なんか胸肉とかを食べないと無理なんですよ、やっぱ卵とかだけじゃ、そうなんですね、なかなか難しくって。なんで1回胸肉とかを摂ると、全然20gとか摂れちゃうので、あとが楽なので、みたいな。
はいはい。 はいはいはい。 そうですよね。 はいはい。 あ、やっぱそうですね。 あ、なるほど。じゃ、あの、今おっしゃってたようなことのなんか、なんていうんですかね、食生活で、あの、結構他人にもおすすめできますか？こういうあ
そうですね。 いえ、<laughs> いや、これほんとに自分の自己満足です。全く。「あ、やった方がいいよ」っていうのは1人にも言ってないです。
あ、はいはいはいはい。 ああ、なるほど。
ただ、で、みんなもやりたくないみたいな顔をされます。<giggles>
ああ、なるほど。どっちかって言ったら、もうみんな好きにって感じですね、じゃあ。
そう、そうですね。「え、楽しいのそれ？」みたいな感じで言われます。いえいえ、ありがとうございました。はい。どうも。
ああ。 なるほど。 ありがとうございます、本日も。はい。ありがとうございます。